Ah, immediate 'yung effect kasi 'andiyan na siya lagi eh, marami ako no'n tsaka mura lang kasi ₱2 lang 'yon eh, mint, oo.
Ah, mura lang pala, mura tapos ang lakas ng effect, wow. <chuckles>
Yes, oo. Pero, ah, dahil nga ano 'yon sa botika m mura lang namin nabibili 'yun, kaya 'yun 'yung pinaka yeah, kaya madami ako dito kahit da ilang box pa 'yan, eh. Pero, ah, mas irerekomenda ko pa rin 'yong magnesium.
Ah, okey. Kaya madami ka diyan. Hmm, kasi dalawa 'yung good effect.
Oo, dalawa 'yung kanyang effect, yeah, supplement na, pampatulog pa. Oh, di ba?
Mm eh Yes. <laughs> Eh, para sa'yo ano naman 'yung perfect setup ng isang restful night 'yun bang tahimik na kuwarto lang, gumagamit ka ba ng dim lights or nagpapatugtog ka ba or parang okey na sa'yo 'yung parang ano lang, parang total na ano lang, na hindi maingay or silence?
Hmm, ang ginagawa ko niyan dapat para makatulog talaga ako ng maayos lahat ng ilaw nakapatay. Hmm, nakapatay 'yan lahat, mm, tapos kailangang malamig tapos kailangan, ah, 'yong ano ko, sapin
Mm. Ah. Mm. Mm.
Medyo yu alam mo 'yong hindi naman silk na original, eh, kasi baka ma mapor maano tayo do'n, mapurdoy. <chuckles> Ma mauubos ang pera, oo, ano bale ang bini yes, ang binibili ko 'yung parang ano satin gano'n, na pillowcase o kaya 'yong, ah, sapin sa kama, bedsheet na satin ganiyan. Hmm, maano lang 'yon mura lang 'yon sa Shopee, oh.
<giggles> Yes mahal ang silk, ah. <snorts> Hmm. Ah, sabagay alam mo nakakatuwa nga no'ng bata tayo gusto natin bukas 'yung ilaw 'pag natutulog kasi baka may monster mga gano'n. Di ba, gano'n ka di ba, no'ng bata?